Ah.
E assim, eh eu eh quando fui eu já na hora que eu pisei na IBM que eu vi eu pensei nossa que horror, <laughs> eu detestei, era assim era um tapete azul, um monte de baia, um monte de computador, um monte de luz branca. Pra mim parecia tipo, sabe aqueles filmes que ficam falando de, sei lá, de como as con as pessoas se comparam com hamsters? Era e e era todo um silêncio.
Uhum. É. Certo. Uhum. É mesmo? Tipo uma é como se fosse uma um chão de fábrica assim todo mundo ali uma produ uma produção em massa. Olha, tá.
É, no chão de fábrica. Isso. Todo mundo na sua na sua cadeira de frente para um computador debaixo de uma luz branca num tapete azul, o maior silêncio, assim
É. Não é é não era Call Center era Call Center?
Não, não era Call Center era a área de
É porque na minha cidade de TI?
É. Era o prédio da IBM, e
É porque na minha cidade um monte de gente foi foi contratado pra trabalhar em Call Center impressionante pela IBM, sabia?
Ah o Call Center da IBM, ah.
É, nossa aí eles reclamavam da mesma me chamaram mas eu falei ai não não é isso pra mim isso não é pra mim Call Center? Deus me livre. Mas é muita gente foi.
Nossa acho que é um dos piores trabalhos, principalmente se for para receber reclamação né, aquele que nossa acho que precisaria ter um apoio psicológico for vinte quatro sete, é, não ali era o próprio prédio da IBM na central deles e era um trainee x assim, eu nem sabia pra que que era porque eles faziam um processo e depois eles têm as vagas e vão falando do que que é, você vai pra área de vendas, você vai pra área de tecnologia tecnologia não ia ir porque seria uma área de programação
Exato. É, é. <laughs> Forte. <chuckles> Então, mas qual era o caso? Uhum. Tá. Uhum. Certo.
Mas tem gerente de proje tem várias áreas assim x chatices corporativas.
Hum, que você não sabe então quer dizer que não é que você aplicava pra uma especi uma área específica você ia ali no geral e eles que determinavam pra onde você iria depois que fosse contratada.
É.

Eu acho que se eu tiver, vai ser um coisa muito, assim, só eu, sabe. Um negócio sem virtual, que não tenha compromissos e comprometimento f eh, de financeiro, né, com o lugar. E que seja mais vender ideias, e e e produtos, ou projetos, ou serviços on-line. Sem o contato com o cliente, de preferência, que eu sei que é um pesadelo. É, hum p pra mim realmente uma
Certo. Uhum. Certo. Tá. É mesmo? Olha, você mas assim, e esse, como você disse, eu sei que é um pesadelo, mas não foi um pesadelo por experiência própria, foi? É o só de ouvir falar?
Ah, foi. Cliente é sempre um pesadelo. Nossa, é muito difícil.
É mesmo. Pessoa, né, trabalhar com pessoas, de uma forma geral, é difícil.
Não, e aí você é um clien b a p p a pessoa quer exe pagar X, e receber 6 X. Quer alterar 80 vezes, se você é designer, quer que diminua o preço. Te liga, te manda alteração, quando você já explicou que não. Fica bravo, aí te ameaça, daí fala que não vai te recomendar olha, é complicado.
Uhum. É, é, tem isso me É. Uhum. É. E o pi esse que é o problema, né, quando falam que não vão te recomendar, porque aí em vez de aí você não perde você não ganha a 1, você perde 10, né. Esse que é o problema, né.
É. E e também, ou quando o cliente é grande, sabe, que ele sabe que ele é grande que você não é nada, ele faz você trabalhar pra ele como um escravo. Porque você é só um freelancer, ele sabe que você não é um empresa, então exige, assim, dedicação canina e total, isso também acontece. Então é muito difícil.
Uhum. Olha. Certo. É. Eh, você sempre teve esse pensamento po desde que você estudava, ou isso aconteceu quando você começou então a, eh, buscar o, né, trabalho, buscar e o a oportunidade no mundo corporativo?